โอเค เข้าใจเลยอะค่ะ ทีนี้อยากจะสอบถามอีกนิดหนึ่งอะนะคะ ในฐานะที่คุณเป็นตัวกลางเนี่ย อ่า ไม่ว่า กับ เจ้านายของคุณเองก็ดี แล้วก็เพื่อนร่วมงานแผนกอื่น ๆ ก็ดีเนาะ คงไม่ใช่แค่พี่บัญชีท่านเดียวที่แบบ เออ มี ความขัดแย้งกัน หมายถึงคน อื่น ๆ ด้วย ค่ะ เอ่อ คุณรู้สึกว่า คุณน่ะค่ะสนิทกับเพื่อนร่วมงานคุณมากแค่ไหน? แล้วก็รวมถึงเจ้านายคุณด้วยเนี่ยค่ะ คุณที่จะสามารถออก สื่อ หรือ แสดงความคิดเห็นอะไรได้มากน้อยแค่ไหน? หรือว่าไม่ได้เลยกับเจ้านายอะค่ะ? คือคำสั่งเป็นคำสั่ง เราก็ต้องทำตามอย่างเดียว ไม่สามารถ เอ่อ ออกความคิดเห็น หรือแสดงเหตุผลอะไรได้แบบเนี้ยอะค่ะ
อืม อือฮึ เออ อืม คือจริง ๆ แล้วอะ แสดงความคิดเห็นน่ะ คือ เจ้านายเขาก็ให้ ส ให้อิสระเราในการแสดงความคิดเห็นนั่นแหละค่ะ คือทุกครั้งเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเนาะ แต่ว่าเขาจะ เอ่อ รับฟัง แล้วเอาไปคิดตาม หรือไม่คิดตาม อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีความรู้สึกว่า เอ่อ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเขา แต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะค่ะ ก็ อืม มันก็ มันก็ 50:50 หมายความว่า เออ บางอย่างเขาหยวน ๆ ได้ เขาก็หยวนให้นะคะ แต่บางอย่างเหมือนกับหยวน ๆ ไม่ได้ เขาก็ไม่ปล่อยผ่านเลยจริง ๆ ซึ่ง เออ มันก็แอบยากเหมือนกัน คือเราก็มีความรู้สึกยาก มีความรู้สึกกังวลในการบริหารความคาดหวังของหัวหน้าเช่นกันน่ะค่ะ อืม
อืม โอเค เริ่มเข้าใจในสิ่งที่คุณเจอ และสิ่งที่คุณเป็นแล้วล่ะค่ะ อันนี้ ก็ ค่อนข้างที่จะ เออ ยากนิดหนึ่งในการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่คุณเจอเนาะ เอาอย่างงี้ค่ะ อยากจะขออนุญาตแนะนำในเบื้องต้น อย่างงี้ ก่อนอะนะคะ ในกรณีที่ อ่า ที่คุณยกตัวอย่างมาเลยว่า เจ้านายเนี่ยต้องการรายงานจากฝ่าย บัญชี เนาะ อันเนี้ยค่ะ คุณอาจจะ อ่า พูดความคิดเห็นไปอย่างตรงไปตรงมากับเจ้านายเลยก็ได้อะ นะคะว่า อาจจะพูดแบบไม่ใช่เชิงปฏิเสธ แต่เป็นการพูดเพื่อรักษา เอ่อ ผลประโยชน์ขององค์กรให้เจ้านายคุณได้เห็นอะค่ะว่า แบบว่า อ๋อ โหวตด้วยค่ะ ถ้าต้องการรายงานตัวเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอะนะคะ เพราะว่ามัน ต้อง มีความละเอียดสูง ซึ่งทาง บัญชี เนี่ย เขาอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง เจ้านายพอที่จะให้เวลาสัก 1-2 อาทิตย์ ได้ไหมคะ ที่แบบว่า ฝ่ายบัญชีเขามีการเตรียมข้อมูลที่ไม่ผิดพลาดมาให้ เจ้า นายเนาะ เพราะว่าตัว เลขมันค่อนข้าง เยอะทีเดียวเลย อันเนี้ยพอที่แบบคุณพอที่จะ เอ่อ บอกกล่าวเจ้านายในส่วนตรงนี้ได้ พอเป็นไปได้ ไหมคะ?
อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ อือ ๆ อ๋อ เออ เออ ๆ อืม อือ อือ อืม